È è un lato positivo perché comunque sai, ehm, essendo che stiamo crescendo, abbiamo insomma, abbiamo le vi le vite un po' impegnate, è n è normale è normale che
Mh-mh. Sì, certo. Mh-mh. Sì, no, no, è normale, ecco, più si cresce purtroppo meno tempo libero abbiamo, quindi ecco, è un po' difficile incastrare spesso. Mh-mh.
Sì. Mh-mh. Esatto. Ehm, ecco, secondo te invece per quanto riguarda
Sì?
l'empatia, no, come ehm, secondo te la tecnologia influisce, diciamo, su ehm, dal punto di vista dell'empatia e delle interazioni umane?
Sì? Mh. Mh-mh.